हाँ, जैसे कि अगर बात किया जाए कि आजकल के जलवायु के बारे में अ, बहुत ही ज़्यादा जो है म प्रदूषित हो चुकी है। अ, तो अ, जैसे कि अ, अभी बहुत सारे नियम बहुत सारे अ, रूल्स भी आए हुए हैं। तो हम अगर बात करें, तो एक आम व्यक्ति जलवायु कार्रवाई में कैसे शामिल हो सकता है? बताइए।
जी, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई आम व्यक्ति जलवायु कार्रवाई में शामिल होना चाहता है, तो सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा कि आपको अपने घर के अगल-बगल वाले एरिया पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि जलवायु में परिवर्तन ला रही हैं। परिवर्तन इन द सेंस कि मतलब नेगेटिव क्या असर डाल रही हैं। अ, जैसे कि कई बार हमने देखा है कि खेतों में जो पराली जला दी जाती है, बाकी जो चीज़ें होती है जो कि जलवायु काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, वो बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है? अगर आपको कार्रवाई में अ, शामिल होना है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल।
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। ओके। तो जैसे कि आप बताइए, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे पहली और आसान चीज़ क्या है, जिसे कोई भी कर सकता है? होता है ना कि इस अ, स्टेप से अगर हम स्टार्ट करेंगे या शुरू करेंगे अ, तो हो सकता है। तो वो पहला कदम और पहला जो आसान चीज़ है, जो कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, वो क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने घर में ना प्लास्टिक को एकदम से बैन करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि डेली अ, डेली हमारी लाइफ़ में हम लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा हमारे इनवायरमेंट को, हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा बुरा इंपैक्ट डालती है। तो हमारी जो अ, नेचुरल जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। जैसे आप प्लास्टिक बैग को अवॉइड कर सकते हैं अ, जैसे पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं या यूँ कहें तो उसकी जगह पे कुछ अल्टरनेटिव चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये ये तो एक शुरुआत हो गया। ठीक है? और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि <clears throat> जो आपका अ, बाकी जो वेस्ट आपके घर से निकलता है, उसको अलग-अलग तरीके से आप उसको क्लासिफाई कर दीजिए, अलग-अलग तरीके से बाँट दीजिए। अ, जैसे कि सूखा कचरा अलग हो गया, गीला कचरा अलग हो गया। उस तरीके से आप धीरे-धीरे एक-एक कदम अगर आगे बढ़ाएँगे, तो जलवायु कार्रवाई में आप अच्छे से शामिल हो पाएँगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जो हमें रोज़-रोज़ देखने को मिलती हैं लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। जी, यही सारी चीज़ें हैं।
हाँ जी। वो तो है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। वाक़ई में। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। वो तो है। अ, वाक़ई में आपने बहुत अ, खूब बताया कि हम सारी चीज़ें देखके भी छोड़ देते हैं। तो जैसे अक्सर लोग कहते हैं जैसे आपने अभी-अभी बताया, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि, "मैं अकेला क्या कर लूँगा?" है ना? तो छोटे व्यक्तिगत कदमों का वो वाक़ई कितना फ़र्क पड़ता है? आपको क्या लगता है कि एक एक ही इंसान सोचे अगर ऐसा तो?
<clears throat> जी दे जी। जी, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई इंसान सोच लेता है कि मैं मेरे अकेले से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये बहुत गलत सोच है। आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं छोटा-सा स्टेप लूँगा, तो मेरे मेरा जो स्टेप है, ये मिल करके कोई बड़ा कदम बन सकता है। तो आपको मतलब देखिए, हर च हर चीज़ की शुरुआत हमारी खुद से होगी। अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम नेचर की तरफ ध्यान देंगे कि अ, जो पर्यावरण है, ये हमारी भी ज़िम्मेवारी है क्योंकि हम इसमें रह रहे हैं, है ना? तो हमें इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से इसमें परिवर्तन ला सकते हैं, अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं।
हाँ जी हुँ, हुँ। ये तो है। हाँ जी। हाँ जी। वाक़ई में, ये तो
तो जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसे इसमें आपको कार्रवाई इस तरीके से आप कर सकते हैं कि पानी को बचाइए और पानी का जहाँ पे ज़रूरत हो, वहीं पे इस्तेमाल करिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि डेली हम लोग पानी अनावश्यक तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे भी हम लोग पानी को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन पानी को बचाना है। बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो कि गलत हो रही हैं और उसको अगर सही तरीके से किया जाए, तो बहुत कुछ चेंज करके अच्छा कर सकते हैं हम लोग।
हुँ, हुँ। हाँ जी। वाक़ई में। बिल्कुल, आपने बहुत खूब बोला है। अ, ये तो आपने वाक़ई में सच बात बोली है। तो सरकार की नीतियों या बड़े बदलाव को प्रभावित करने के लिए तो आम नागरिक क्या कर सकता है कि मतलब अ, क्या करें हम ऐसे नागरिक? है ना? अ, जो अ, लोकल प्रतिनिधियों से मिलना या ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं कि सरकारी जो नीतियाँ हैं, बड़े बदलाव को प्रभावित करने के लिए एक हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं?
जी देखिए, सरकारी नीतियाँ जितनी भी बनती हैं, वो हमारे लिए ही बनती हैं और वो देखिए, जलवायु के लिए बहुत सारी चीज़ें, नीतियाँ वग़ैरह बनती रहती हैं। पर चीज़ ये है कि सब लोग उसको एक तरीके से पालन नहीं कर पाते और जो पब्लिक रहती है समझ नहीं पाती चीज़ों को कि कैसे उसको अ, कार्रवाई में लाना है। तो सबसे पहले तो जो नीतियाँ बनती हैं, उसको अच्छे तरीके से पालन करने के लिए आपको नीतियों को समझना काफ़ी ज़रूरी अ, ज़रूरी है। जो कि हमारे अधिकारी होते हैं, वो घर-घर जाकर के समझाते हैं लोग लेकिन लोग इसमें ज़्यादा एक तौर से बोलते हैं ना कि भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वो चीज़ है और मैं तो कहूँगा कि अ, जितनी भी जलवायु के लिए नीतियाँ बन रही हैं ना, उन सबको अच्छे से पालन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है क्योंकि हम इस समय पे पहुँच चुके हैं कि यहाँ पे अगर जलवायु को नहीं संभाला गया और इसमें अगर कार्रवाई नहीं की गई, तो आगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल, कि किस तरीके से यहाँ पे जो वातावरण है दूषित होते जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं।
हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। अ, वाक़ई में। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ। ये तो है। जी, वे ये तो है। आपने जो बताया, ये तो बिल्कुल है कि कैसे दूषित हो रहे हैं हमारे अ, ये छोटे-छोटे अ, तरीकों की वज़ह से जलवायु जो है कितना दूषित हो रहा है। तो जैसे कि अ, अ, टेक्नोलॉजी भी है आजकल में। है ना? कैसी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जे जो नए-नए तकनीक आए हैं, जो नए टेक्नोलॉजी है और नए-नए इनोवेशन है क्लाइमेट का, तो इसके अ, जो एक्शन है, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जल वायु के लिए?
जी बिल्कुल। देखिए अ, मॉडर्नाइज़ेशन हो रहा है, डिजिटाइज़ेशन हो रहा है, तो इसका कहीं न कहीं असर पड़ रहा है। अ, कई-कई हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप है, कई-कई कंपनियाँ हैं जो कि न सामने आ रही हैं। वो लोग प्लास्टिक को हटाने के लिए मतलब जो ये ग्रीन वे तरीके हैं, जैसे अ, जैसे हरिक हरी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर बताएँ कि जो प्रदूषित नहीं करती हैं वातावरण को, उन सारी चीज़ों से मिलकर के जैसे आप देखेंगे कि अ, जो खाने का जो प्लेट रहता है, वो भी एक तरीके से ऐसे चीज़ों से बना रहे हैं जो कि पर्यावरण को ना नुकसान करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग नई-नई कंपनियाँ खोल रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो जो ये बायो कम बायो कंपोज़िट है, बाकी जो चीज़ें हैं, जिससे कि गैस वग़ैरह बनाकर के यूज़ हो रहा है, तो चीज़ें काफ़ी स्तर पे बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं। पर यहाँ पे जो अ, जो अल्टिमेट जो चीज़ है ना, वो हम नॉर्मल लोगों के ऊपर है कि हम किस तरीके से उसका पालन करते हैं। और जैसे जो फूड वेस्ट निकलता है, बाकी जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं, उसका कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो रहा है, वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है।
हाँ जी। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। वाह! हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इ वाक़ई में। हाँ जी। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत सही बताया। अ, जैसे कि आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी कोई गैज़ेट हो, है ना? कि अ, कौन-सा वो इको फ़्रेंडली गैज़ेट या अ, ऐसी कोई चीज़ है जो सबसे यूज़फुल हो सकती है या हमारे जलवायु कार्यवाही अ, के लिए या जलवायु को प्रदूषित ना होने देने के लिए आपको आपको कुछ लगता है कि कोई आइडिया है इस
जी बिल्कुल, देखिए इको फ्रेंडली के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इको फ्रेंडली में वो सारी चीज़ें आ जाएँगी जो कि हमारे जलवायु को नुकसान ना पहुँचा रही हों। तो देखिए, अ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब जैसे हम लोग पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक बैग को हटा करके।
उहुँ। हुँ, हुँ। बहुत खूब, हाँ जी।
और हम लोग और हम लोग ये कर सकते हैं कि ज़्यादातर पेड़ पेड़ को लगाएँ हमारी हर जन्मदिन पे 1 पेड़ लगाएँ और मतलब अगर हम अ, पेड़ों को बचा सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि हम अ, जलवायु के लिए काफ़ी अच्छा कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। एक तरीके से अगर देखें कि जो पर्यावरण है उसमें क्या-क्या दूषित हो रहा है वो सब चीज़ों को हटा करके हम लोग अ, नई-नई चीज़ें ला सकते हैं। तो वो सारा चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं।
हाँ, जी। हाँ, जी। अ, वाक़ई में जैसे कि आपने अभी बताया है कि हम छोटे-मोटे पौधे लगाने से विस्तार कर सकते हैं। ऐसे भी हम अपने जलवायु को मतलब सुरक्षित रख सकते हैं जैसे कि ऑर्गैनिक फ़ार्मिंग और होम गार्डनिंग को अ, आपको लगता है कि इसका जो जलवायु से हैं बहुत ज़्यादा असर होगा क्या रोल लगता है आपको?
जी। बिल्कुल देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और बाकी जो चीज़ हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं तो कहता हूँ सबको अपने घर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए क्योंकि उससे एक तो ये रहता है कि आपको चीज़ें एकदम शुद्ध मिलती हैं साफ़ मिलती हैं तो वो चीज़ अगर आप खाएँगे तो आपके स्वास्थ्य पे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। <smacks lips> बट ये है कि नैचुरल चीज़ नैचुरली ही रहती है। तो अगर आप शुद्ध पर्यावरण में हैं और पर्यावरण में अगर आप ऑक्सीज़न ले रहें हैं तो आपको खुद पता चलेगा कि इसक किस तरीके से हमारा जो एक तरीके से पर्यावरण है और जो नेचर है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। वो तो है। हाँ, जी। वो वो तो वाक़ई में सही व कहा आपने। तो क्या आपने खुद भी कभी ऐसे या होता है ना, अर्बन गार्डनिंग या रूफ़टॉफ फार्मिंग। ऐसी चीज़ें आपने खुद से भी ट्राई किया है?
जी बिल्कुल। देखिए, रूफटॉप फ़ार्मिंग हमने किया हुआ है तो वो रूफटॉप फ़ार्मिंग में हमने बेसिकली बहुत सारे अ, गमले वग़ैरह लगाएँ हैं उसमें प्लांट्स हैं और बहुत सारे वेज़िटेबल्स हैं या यूँ कहें तो बहुत सारी हमने अ, फ्लावर्स भी लगा रखे हैं चूँकि काफ़ी अच्छे तरीके से धीरे-धीरे बढ़ रहा है और हमें भी अच्छा लगता है कि चारों तरफ हरियाली रहती है छत पे हमारे टॉप पे। तो मतलब ये है कि अ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि हर घर में अगर छोटे-छोटे लोग स्टेप उठाएँगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे या फिर गमले लगाएँगे वेज़िटेबल उगाएँगे तो ये सारी चीज़ें अ, छोटे-छोटे स्टेप पे चलके एक तरीके से बड़े स्टेप पे कन्वर्ट हो जाएँगी।
उहुँ। हाँ, जी। हाँ, जी। हाँ, जी। हाँ, जी। वाक़ई में ये तो आपने बहुत ही अ, खूब बताया। अ, जैसे कि होता है रिन्यूएबल एनर्जी जैसे होती है जैसे सोलर या विंड आम घर तक कैसे मतलब असेम्बल हो सकती हैं? जो ओ जिसकी वज़ह से हमारे जलवायु कार्यवाही में थोड़ी-सी मदद मिले?
जी। देखिए अ, बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो उसमें जो गवर्नमेंट है काफ़ी अच्छी उनकी योजनाएँ चल रही हैं नीतियाँ चल रही हैं। जैसे कि सोलर स्कीम के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे यहाँ अ, गवर्नमेंट वग़ैरह स्कीम चलाती हैं तो जैसे कि सोलर पैनल अगर छत पे लग जाता है किसी के भी घर पे तो काफ़ी अच्छा रहता है उससे म धूप से जो अ, आपको एनर्जी मिलती है वो आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटली रिन्यूएबल का मतलब ही यही है, कि ऐसी एनर्जी जो कि आपको अ, पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और ये नीतियाँ गवर्नमेंट बना रही है अगर उसको अच्छे से सबको यूज़ करना आ जाएँ सब लोग उसमें शामिल हों जाएँ तो काफ़ी अच्छे से जलवायु के लिए परिवर्तन ला सकती है।
हुँ, हुँ। वाक़ई में। हाँ, जी। वाक़ई में। हाँ, वाक़ई में बहुत खूब आपने बताया। अ, जैसे कि आप भी इस जलवायु, कार्यवाही में आप भी शामिल हैं आप भी जैसे बोल रहे हैं कि एक आम नागरिक भी जो है उम, मदद कर सकता है। छोटे-छोटे कदम से भी स्टार्ट कर सकता है ताकि अ, ये हम जलवायु को अ, प्रदूषित होने ना दें। तो जैसे कि क्लाइमेट एक्शन में सबसे बड़ी चैलेंजेज़ आपने क्या फ़ेस किए हैं मतलब होता है ना कि जलवायु कार्यवाही के अ, अव इस पर प्रतिक्रिया में या प्रक्रिया में जब आप हैं खुद भी तो आपने क्या चैलेंजेज़ अ, मतलब फ़ेस किए हैं?
जी सबसे पहले तो चैलेंजेज़ यही है सबसे पहले अ, कि लोगों को जानकारी नहीं रहती है। अगर लोगों को सही जानकारी सही समय पे हो ना तो इसको काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। जैसे जलवायु के लिए क्या-क्या कदम उठाने हैं? कैसे करने हैं? जैसे हम लोगों ने तो बोल दिया कि हमें पेपर बैग यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक बैग को अवॉइड करना चाहिए तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाने में काफ़ी समय लगता है और लोगों तक ये बात पहुँचने में फिर उनके माइंडसेट को क्लीयर करने में एक समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। जी, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गैप हमें देखने को मिलता है वो लोगों तक वो चीज़ पहुँचने में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो अ, ये इस चीज़ को सुधारने के लिए जो बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो बाकी लोग हैं। अ, जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स हैं इसके थ्रू हम लोग इसको सुधार सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे लोग सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहें हैं। अगर हर सोशल मीडिया पे हम, एक ऐड कैम्पेन वग़ैरह चला दें कि नेचर को प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंट कितना ज़रूरी है, तो काफ़ी अच्छे से वो क्लीयर हमें दिखा सकता है कि किस तरीके से हम इसमें पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा स्टेप रहना चाहिए।
उहुँ। हुँ, हुँ। वाक़ई में। बिल्कुल। वाक़ई में। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, वाक़ई ही में आपने बहुत सही वो बताया आपने। कैसे छोटी-छोटी चीज़ों से ही हम अ, बड़ा एक मुकाम हासिन हासिल कर सकते हैं जैसे आपने इस जलवायु कार्यवाही में हम आम लोग कैसे शामिल हो सकते हैं? कैसे छोटे कदम से अ, स्टार्ट कर सकते हैं? अ, तो ये जानकारी के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बिल्कुल। तो देखिए और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों को ना जागरूक होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लोग अगर जागरूक होंगे, लोग अगर जानेंगे समझेंगे कि हमें समाज के तौर पे, हमें समाज में करना क्या है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। और मैं तो कहता हूँ जी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जलवायु में लोगों को अ, सचमुच में आना है कि हमें जलवायु के लिए कुछ करना है, जलवायु जो बदलाव हो रहे हैं, इसमें हम किस तरीके से सु सु सुधार कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक अच्छे से पूरा प्लानिंग करना होगा। हमें एक योजना बनानी होगी।
हाँ, जी। ये तो है। हुँ, हुँ। वाक़ई में। वो तो है ब वाक़ई में आपने जो अ, बताया कि हमें योजना बनानी होगी और लोगों को लोगों तक ये चीज़ पहुँचानी होगी कि हम कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं? वाक़ई मैं आपसे ये सारी जानकारी अ, पाके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी, बिल्कुल। मुझे भी आपसे खूब सारी बातें करके काफ़ी अच्छा लगा और मैं आपसे ज़रूर यही कहूँगा कि आप भी अपने घर के अगल-बगल अ, हर अपने जन्मदिन पे एक-एक पेड़ लगाइए और ये चीज़ आप लोगों को भी बताइए। ठीक है?
बिल्कुल।
जी। तो आपसे फिर बात करेंगे जल्द ही और जैसा भी रहेगा धन्यवाद बात करने के लिए।
धन्यवाद।